Um, oo naman. Oo, yun yung pa kaso yun yung parang 'di ko nagagawa ngayon, eh, 'no? Pero paano ko ba isisingit yung exercise din kasi feeling ko din ano eh kailangan kong magbanat-banat din ng buto. Pero, ah, paano ko ba i-ano yun, oh, sige bigyan kita ng ano ha, ah, 6:30 aalis ako, 6:30, oo, nasa bahay na. So, magluluto, kakain, ah, maglilinis ng dumi ng mga pusa, magwalis 'yon lang, then after that, ano yun, um, ah, gagawin ko na yung flexie ko. So, anytime puwede akong matulog, 'no, puwede akong magpuyat, puwedeng hindi. Pero dapat gigising na ko ng 5:30, ganun. So, 'di ko alam kung paano siya isisingit, 'no, although siguro puwede naman sa weekends.
<chuckles> Oo. Mhm. Oo. Oo. Pero alam mo ba yung pag-e-exercise naman is kahit 30 minutes lang, mag-stretching ka, 'di ba, or, ah, hapon puwedeng-puwede mo namang gawin ng hapon, 'no? 'Di ba, wala ka ng work ng hapon? Puwede ka namang mag-jogging para sa gayon ay magpawis, 'di ba? Kasi 'pag morning masarap din tulog mo siguro tsaka marami kang gawain, 'di ba? Oo, kaya what if hapon, hapon mo siya gawin. Kahit isang oras lang, di ba?
Mhm. Okey. Hmm. Ah, okey sige. Mhm. Yun nga, eh, oo. Oo, madami din. Ay, puwede. Yes. Ah, puwede. Puwede, kasi iniisip-isip ko din, 'pag morning kasi ano, ayoko yung ano, may nakakakita sa'kin habang nagja-jog-jog diyan or nagbri-brisk walking. Gusto ko yung medyo madilim. So, parang mas convenient sa akin ang ano, ang medyo pagabi talaga tsaka less ano din, less tao, 'no, tsaka hindi siya mainit. So, siguro ganun na lang, mm.
Mm. Oo. Tama. Tama.